उम, नहीं मतलब 1-2 बार मतलब वो मेरी मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन कर भी चुकी है, कि आंटी वो श्रुति को बोलिए ना हमको कॉल करें और मैसेज मेरी मम्मी का काफ़ी पुराना नंबर है। क्योंकि पहले तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मम्मी के नंबर से ही बात होती थी, तो उनके नंबर पे आज भी फ़ोन आता है, तो मम्मी कहती, "नहीं-नहीं रॉन्ग नंबर लगा दिया तुमने।"
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। ओह, हो, हो! चलो कोई बात नहीं।
तो वो भी बात नहीं कराती, बता देती है कि हाँ, ए फ़ोन आया था तुम्हारी सहेली का, फिर लेकिन बात नहीं कराती कभी, मैंने ही मना करी, वो जानती है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों से बात करने में तो नहीं करती। बस ये कि मैं मस्ती हमेशा करती रहती थी।
हुँ। हाँ, हो हुँ, हुँ, हुँ। होता है होता है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे भी रिसेस में ना जैसे खाने के साथ हमारे होता था कि बच्चे ले आते थे कोल्ड ड्रिंक। तब वो छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक काँच की बॉटल्स चलती थी और साथ में सबने वो ली होती थी और सबके साथ अपने-अपने टिफिन्स होते थे और साथ में वो खाना अगर किसी का कुछ नहीं मतलब आया, तो किसी ने वो कुलचे ले आने बाहर से अ, चने और कुलचे, वो लेके खा लेने ऐसा होता था। या फिर उसके बाद जब फ्री पीरियड हमें मिलता था, तो हमारे ना बाहर न्यूज़ पेपर लगा हुआ था। अ, मतलब एक जगह पे ना न्यूज़ पेपर का वो बोर्ड था, तो वहाँ पे जाके हम न्यूज़ पेपर त न्यूज़ पेपर तो क्या ही पढ़ना है हमने न्यूज़ हेडलाइन्स थोड़ी बहुत पढ़ के फिर वो फ़िल्मी पेज पे चले जाना और सारे फ़िल्म एक्टर्स की फ़ोटोएँ देखनी, फिर विराट कोहली उस टाइम पे नया-नया बहुत मशहूर हुआ था, है ना? तो विराट कोहली की भी मतलब सारे इंटरव्यूज़ देखनी और जो, है ना? अ, अपने वो स्पोर्ट्स और सारा ये खेल का और अ, फ़िल्मों का होता है ना, एक पेज आता है अ, उसमें अलग से, वो सारा देखते होते थे हम।
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। अ अ हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ अ, अच्छा एक बात और है कि मतलब जब मैं स्कूल जाती थी, एक चीज़ तो थी कि अ, जो मेरी स्कर्ट होती थी, ह क्लास में मतलब मैं रोज़ अपनी स्कर्ट के पीछे ही डाँट खाती थी, क्या होता था अ, थोड़ी और छोटी नहीं मिली थी स्कर्ट, थोड़ी और छोटी नहीं मिली थी, अब क्या करूँ? मेरा हाय मेरी हाइट छोटी थी, है ना? अक्सर से मतलब मैं बहुत देर में म ग्रो हो पाई मतलब मैं जब तक 10th वेंथ में भी थी, तब तक भी मैं काफ़ी छोटी दिखती थी। तो मेरे मम्मी-पापा को शौक़ था कि मतलब अच्छ ठीक-ठाक पहन के जाए मतलब और बच्चे क्या आते खूब लंबी-लंबी स्कर्ट पहन के आते थे, हैं? और मतलब काफ़ी लंबी-लंबी और मेरे मम्मी-पापा कहते फिटिंग के कपड़े होने चाहिए मेरे बच्चे के अ, शर्ट-वर्ट एकदम स्कर्ट, शूज़ टाइ अ, प सॉक्स सब मतलब हिसाब से करके भेजते थे। हाँ, लेकिन मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा डाँट खाती थी इस विषय में, जी, तो मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, तो मुझे भी, धन्यवाद, शुक्रिया।